أنا في مشكلة عندي ودي حصلت يعني ال الأيام اللي فاتت، هي كان بتحصل عندي يعني م من زمان، بس المرّه دي بزيادة عن اللزوم، قَدْ يعني الموضوع فعلًا مسبّب لي توتر جدًا، ال وخصوصًا بعد الموقف الأخراني، إن أنا لمّا باتلقّى نقد من حد أو حد يقول لي مثلًا أنت عملت حاجة غلط في وسط ناس، أنا بانفعل عاطفيًا جدًا، لدرجة مثلًا ممكن أقف، آآ، أترعِش، طبعًا بييجي لي د رعشة الAdrenaline ديَّة أو أو الكلام ده، والمشكلة إن أنا ساعتها باسكت، بس بافضل بقى طول الليل أفكّر إزاي أنا حارُدّ ب على الموضوع دوَّة تاني يوم، أقعد أعمل سيناريوهات والكلام ده كُلّه، فالموضوع بالنسبة لي قدّ إيه فعلًا صعب.
آه، أنا حاسس بيك جدًا في الموضوع ده، يعني لمّا بتحس بنقد أو كده يعني، بتحس بقى إن النقد ده بيسبب لك توتر وقلق، أنا فاهم الموضوع ده كويس جدًا، بس عايز أطمنّك وأقول لك أنت مش لوحدك اللي بيحس كده، ناس كتير جدًا بتحس بالموضوع ده لمّا يتوجه لها انتقاد، سواء كان إيجابي أو سلبي كمان على فكرة، فعايزك تطمّن خالص، وتقول لي كده أنت بتحس إن النقد ده، هجوم شخصي ليك، والَّا ملاحظة مثلًا ممكن إن أنت تستفيد منها؟
آه. المشكلة بالنسبة لي لمّا هو أمّا النَقْد بيوجّه لي في وِسط ناس، يعني دي أنا دي بتحجمل يعني ده اللي بيسبِّب لي التوتُّر الأساسي. ولغة النَقْد طبعًا يعني ممكن تبقى في لغة نَقْد ب آه طبعًا، طبعًا، آآ في لغة ممكن تبقى بسيطة جدًا، جدًا وسَلِسَة والم والموضوع ال النَقْد يخُش في وِسط موضوع تاني يقدر يعدّي يمرَّره من خلاله، آآ ما يبقاش بمعنى أصح نَقْد مباشر وفي طريقة تانية اللي هو بيبقى النَقْد الفَجّ، يعني تحس إن هو بيقلِّل منّك كشخصية والكلام ده كُلّه، فده يعني اللي حصل معايا من يومين، فهو ده فعلًا ده مسبِّب لي التوتُّر.
الطريقة بتاعتكم نَفْسها، آه. آه. آه، يعني حاسِس بيك وفاهمك طبعًا يعني قدّ إيه النَقد لمّا بيكون فَجّ كده زي ما أنت بتقول، بيسبِّب لك توتُّر وبيقلِقك وبتبقى عاطفيًا مش مضبوط أو بيحصل لك يعني ارتباك شوية. طيب عايز أعرف منّك حاجة، يعني الموضوع ده بيأثّر عليك وقت قد إيه؟ يعني بتاخُد وقت قد إيه عشان تهدا بعد ما يحصل معاك موقف زي ده؟ هل بيطوِّل معاك مثلًا زي ما أنت بتقول بتقعُد تفكّر فيه كتير والّا خلاص مُجرّد مثلًا ساعة، ساعتين وبيهدا؟
ده حقيقي. لأ، هو كان الموضوع بالنسبة لي زمان غير دلوقتي. يعني مثلًا وأنا في ال في العشرينات، يعني كان الموضوع بالنسبة لي فعلًا أنا ممكن يعني آآ أجهِّز سيناريوهات تاني يوم أروح أقولها واللي يحصل يحصل. مثلًا كنت أقول مثلًا آآ كُلّه ك كُلّه إلّا كرامتي أو كُلّه إلّا يعني آآ شخصيتي أو كُلّه إلّا منظري. لكن دلوقتي أمّا بافكّر الموضوع بعقلانية أكتر والكلام ده كُلّه، آه، في آآ يعني النَقْد مأثّر عليّا وموتَّرني والكلام ده. ممكن ما أنامش بالليل وأفضل قلقان. يعني هي دي بينحصر الموضوع في القَلَق. فعلًا دلوقتي ده طبعًا دلوقتي غير زمان، دلوقتي البني آدم برضه كِبِر وابتدى يعرف يتعامل مع ال مع الناس أكتر والكلام ده كُلّه وكمية النَقْد طبعًا آه، قُلت كتير عن الأول، بس آآ أ أنا عندي مشكلة مثلًا مع مدير النَقْد بتاعه نَقْد صارخ جدًا، جدًا ونَقْد مباشر ولاذع في نَفْس الوقت وفي وِسط الناس، فهي دي من الحاجات اللي مضايقاني فعلًا.
آه، يعني بيأثّر على نومك كمان وتركيزك. آه. بتضايقك يعني. آه، أنا فاهمك جدًا قد إيه بيضايقك الموضوع، بالذات لمّا يبقى قُدّام ناس واضح إن أنت بتتضايق أكتر يعني. طيب، وبالنسبة لأنواع النَقْد، يعني الْنَقد اللي بيضايقك أكتر، النَقْد اللي بيُوَجّه لك في شُغلك والحاجة اللي أنت بتشتغلها ويعني محترف فيها وبتشتغلها بقى لك فترة والّا في الشخصية بتاعتك نَفْسها؟ يعني النَقْد لمّا بيكون على شخصيتك، على أسلوبك مثلًا في التعامل مع أحد الزُملا أو كده، يعني أنهي واحد فيهم اللي بيضايقك أك
لا، لا، إطلاقًا. اللي بيضايقني طريقة النقد نفسها، طريقة ال الإلقاء بتاع النقد، و وظروف ال الوقت ال الفجأة اللي ممكن يحصل، يبقى مثلًا ممكن بنتكلم في موضوع ما لوش علاقة بالموضوع مثلًا، آآ، اللي أنا قُمت بيه، أو كُلّ الكلام ده، ويقوم دخل ال ال الموضوع مثلًا في النُصّ مرّه واحدة، الناس تسكت، بقى في عنصر فجأة كده م مش حلو، مش مس
طريقة. المفاجأة اللي بييجي ف مرّه واحدة.
آه، مفاجأة، أنا مش عامل حسابُه، أنا مؤمن عمومًا زي ما أنا هو مدير عليَّ، في مدير عليَّ، أنا مدير على ناس تانية، أنا أمّا باحب أنقد حد بانقدُه في، آآ، يعني لوحدُه، لو نقد في خلال آآ، يعني في في نطاق العمل، أنا باتكلم معاه لوحده، حصل 1 2 3 4 ابتدي مثلًا، آآ آآ هنعدّ هنعدّل الموضوع، بادخّل حتى صيغة الجمع، ما بادخّلش صيغة المفرد، على أساس يحس إن أنا باشاركه، ده، دي، ده المفروض دي مواصفات اللي بيسموها أبسط مواصفات المدير الناجح، اللي مهتم بعمله. حتى لو في نقد جماعي ب باتكلم معاهم بطريقة ما تحسسهُمش إن هم مقصرين أو شخصياتهم نفسها مُقصِّرة، لأ، أنا باتكلم إن طريقتهم نفسها لازم تتعدّل في أمور 1 2 3 باقدر آآ، يعني أحدّد لهم الموضوع ببساطة جدًا، ما باتكلمش إن في إهمال، كلمة إن بني آدم مهمل، لأ، أنا الكلمة دي وُجِهِّت لي، إن أنا مهمل، طبعًا كلمة شديدة جدًا، يعني إن أنا أقول أنا بني آدم مهمل، وأنا م ممكن يبقى على حاجة موقف صغير جدًا، يتقال عليه بني آدم مهمل، لأ، طبعًا بتبقى الموضوع بالنسبة لي صعب.
بالضبط. كويس أوي، حلو ده. بتشوفها شديدة، آه. صح، يعني فاهم قد إيه كمان يعني جواك حاجات إيجابية وبتحاول يعني أنت كمدير إن أنت لمّا بتحب توجّه نقد لمرؤوسينك اللي تحتيك وكده، بتحاول إن أنت تخلق لهم جو إيجابي وما تحرجهُمش قدّام حد، زي ما أنت بتتمنى إن النقد ده يتوجّه لك بالطريقة دي، ودي حاجة كويسة فيك بصراحة، وأنا باحترمها جدًا يعني، يعني احترمتها فيك أنت وبتقول دلوقتي، طيب أنت بتتمنى الناس تنتقدك ازاي؟ بنفس الطريقة اللي أنت بتقولها دي والَّا في حاجة أحسن كمان تتمناها في النقد اللي أنت بتتعرّض ليه؟
بُصّ، أنا مؤمن كده، كده إن شخصياتنا مش زي بعضها، يعني فيه ناس ممكن ما يسعفهاش الكلام أو ما عندهاش قدر الدبلوماسية اللي موجودة عندي، أو عند غيري أو كُلّ الكلام ده، فيه ناس ط طريقتها كده، بس خلاص، بدام أنت في وقت معيّن قضّيناه مع بعض في الشغل، أنا باوجّه مثلًا الكلام ده ل لمديري أو أنا كنت بافكّر كده، تمام، بدام أنت واج يعني قاعدين مع بعض فترة 5 سنين في عمل واحد، ففيه قدر من التفاهم، وفيه قدر من الاحترام، ما ينفعش أنا برضه، آآ، أنت كمدير وأنا مدير أقل منك آه، وأنا يعني آآ، آآ، أنت أعلى مني، بس في نفس الوقت أنا برضه عندي، آآ، ناس تحتيّا أنا باتعامل معاها، بحكم السلِّم الوظيفي، فأنت ما ينفعش ت توجّه لي النقد قدّام الناس الأقل مني على الأقل.
آه. آه، ما بتتقبّلش ده، يعني فاهم ده كويس جدًا إن قد إيه أنت المشكلة عندك، إن الناس بقى ما يبقاش متوجّه قدامهم النقد، وما ينفعش إن هو مدير مهما كان أعلى منك يعمل حاجة زي كده، طَب هل حصل بسبب رد فعلك على نقد معيّن مثلًا إنك فقدت مثلًا علاقة معيّنة أو فرصة شغل بسبب إن رد فعلك كان مباشر على نقد اتوجّه لك وانت ما قبلتوش؟
لأ، هي ما حصلتش معايا بال بال بالصورة ديّة، طبعًا ما كانش هو كان ممكن بحاجة في دولاب العمل قَدْ يعني وبحكم التنقل الوظيفي طبعًا، في مرحلة العشرينات كنت باتنقل من وظيفة لوظيفة، لوظيفة، واخد ال الشعور ال يعني واخد المسار الطبيعي بتاعي، فما كانش عندي مشكلة في في الموضوع ده كله، أما دخلت الشغل اللي بقى لي فيه 5 سنين دوّة، آآ أنا لاحظت إن هو في، آآ يعني طريقة نقده مش مش مقبولة، يعني مش مش أنا مش باستحسنها أوي، ومع ذلك الأمور كانت بتمشي وكويس والكلام ده كله، آآ لكن، آآ النقد بتاعه وع آآ أما أنا كبرت دلوقتي بعد 5 سنين في ال في المكان العمل دوّة آآ، ما ينفعش تبقى طريقة النقد بالطريقة ديّة، فهي دي ال الأمور من الأمور ال مش قابلها بالطريقة دي، بحكم خلاص الأقدمية أو بحكم، آآ، يعني كده، وممكن هو مثلًا يبقى متضايق، من من من حاجة معيّنة موجودة في الحياة الشخصية عنده، قَدْ تنعكس، ل أنا أنا شخصيًا، آآ، ي كبني آدم عامل بقى لي فترة طويلة جدًا، باعرف أفصل الأمور الشخصية عن الأمور العمل، باترك كل شيء على باب ال العمل قبل ما أدخل.
ما كانش كده. آه، مش قابلها بالطريقة دي، آه. ده كويس جدًا، يعني دي حاجة كويسة إنك بتعرف تفصل بين ال يعني العلاقات الشخصية وعلاقات العمل، وده شيء إيجابي جدًا يعني. طَب أنت جربت إن أنت يعني تتعامل مع المواقف دي إن أنت تفصل بين قيمتك والسلوك اللي أنت بتعمله؟ يعني، ما حاولتش إن أنت تاخد النقد ده إن هو بيتوجه لك عن تصرف معيّن في الشغل، مش إن هو بيتوجه لك أنت كسلوك شخصي ليك أو كشخصك يعني، يعني حاولت إن أنت تاخدها بالطريقة دي؟
طبعًا، حاولت آخدها بالطريقة ديّة، ده لا في حالة لو، آآ، يعني أنا ما عنديش حد بيشتغل تحتيّا أو النقد مش موجه لي قدّام ناس كتير، آآ، يعني لو النقد شخصي أو لو النقد يعني بطريقة شخصية، منفردين ببعض مثلًا في غرفة اجتماعات أو كُلّ الكلام ده كُلّه، أتقبّل النقد جدًا، جدًا، أنا يعني ب ب باعرف أتعامل كويس جدًا، لو فيه غلطات أنا باعت باقدر أعترف بيها جدًا، جدًا وهو، آآ، رئيسي في المباشر في العمل صاحب ال ال المشكلة ديَّة عارف إن أنا عندي الشجاعة إن أنا أقول أنا أخطأت في الحاجة ديَّة، ف فدي أمور
آه. جميل. كويس يعني بتعترف بغلطاتك كمان، كويس.
آه، ج فدي أمور بالنسبة لي، يعني كنت فعلًا حاسس إن عشان كده باتكلم أصلًا دلوقتي، حاسس إن أنا قَدْ يكون عندي خطأٍ ما، آآ، فلأ، أنا باعرف أت أتعامل في وأقدر أقول الأخطاء بتاعتي والكلام ده كُلّه، وأنا حتى هو كرئيسي المباشر، أنا وجّهت وجهة نظرُه لحاجة زي كده من فترة، ما ينفعش دلوقتي وأنا عندي يعني فيه، آآ، آآ، team تحتيّا، فيه ناس مرؤوسين والكلام ده كُلّه، آآ، يعني ما ينفعش تتكلم معايا قدّامهم بالطريقة ديَّة.
آه. طَب ده كويس جدًا، يعني أنا كنت لسّه هاقول لك ال إن أنت ممكن تحُط حدود ما بينك وما بين المدير وإن أنت تنبّهه إن إن واضح إن موضوع ال هو بيوجّه نَقْد قُدّام الناس ده بيضايقك كتير، فكان لازم بقى تقول له يعني وتوضّح له حدود وتقول له إن حدودك مثلًا في النَقْد إن هو يبقى ما بيني وما بينك كمدير مثلًا إن أنت يبعت لك mail يقول لك إيه النَقْد بتاعه وأنت ترُد عليه بطريقة رسمية. يعني وإن هو بلاش يوجّهه قصاد الناس، ما لهوش لازمة إن هو يعمل حاجة زي كده وده مش عيب فيك، ده هو غلط في الإدارة بتاعته هو وسلوك الإدارة بتاعه، هو اللي محتاج يتقوّم شوية ومحتاج إن هو يعرف قدّ إيه إزاي يتعامل مع مرؤوسينه وما يحرجهمش قُدّام حد ولازم يعني يبقى فيه كلام مباشر ما بينكم في الموضوع ده وإن هو يبقى فيه حدود واضحة في موضوع النَقْد.
آه، وأساليب الإدارة الحديثة أصلًا بقت قائمة على حتّة الإيميل وال والescalation وال والحاجات دي كُلّها، ده شيء طبيعي، هو في إيديه إجراءات كتير جدًا، جدًا، جدًا غير المواجهة المباشرة وخصوصًا لو فيه اجتماع أو كل الكلام ده كُلّه، الاجتماع أنا شايف أي اجتماع في الدنيا بيبقى المفروض لصالح العمل مش لصالح الانتقاد، أنا شايف حاجة زي كده إن العمل يعو يمشي لقُدّام، مش أنتَقِد شخص عشان آآ ما ما أذكُرش مثلًا حاجة معيّنة ليه، فأنا شايف إن أي اجتماع في الدنيا بيبقى آآ، آآ، اجتماع عشان يبقى اجتماع إيجابي، مش ايج اجتماع سلبي ل لإنتقاد شخصٍ ما حتّى في تصرفاته.
بالضبط، ولو يعني لو عملت كده معاه، أكيد الموضوع التفاعل العاطفي هيقِل وهتلاقي فيه نتايج أحسن لمّا تطلُب طريقة مختلفة إن هو يكلِّمك فيها لاستقبال الملاحظات بشكل أفضل، حتّى لو كانت خاصة ومباشرة، أكيد هتبقى أحسن وهتضّبط التفاعل العاطفي بتاعك يعني.
طبعًا أكيد. عمومًا أنا استريّحت جدًا في الكلام والفضفضة فعلًا معاك وأنت يعني وجّهت نظري لأمور مهمة جدًا، آآ أنا هاحاول فعلًا آخُد بيها. آآ أنا باشكرك شكرًا جزيلًا.
العفو، علي إيه؟ أتمنّى لك التوفيق وأنا معاك في أي وقت عشان أساعدك دايمًا.